Скажи, какие приемы помогли тебе не сравнивать себя с другими?
М, я бы не сказала, что это какие-то, прям, конкретные приемы. Но, я в какой-то момент, э, поняла, что важно, а, фокусироваться не на людях других, а на, а, своей цели. А
Так, то есть ты как-то это постепенно пришла к этому, не какие-то конкретные упражнения или что-то такое, а просто осознание со временем, правильно?
Да, и на самом деле, это очень сложно и до сих пор, потому что у меня довольно такой, а, характер очень соревновательный. <chuckles> Я со всеми конкурирую всегда во всём, мне кажется, мысленно, по крайней мере. Вот.
М. Так, то есть это получается, что даже как-то подсознательно, если ты что-то видишь, ты начинаешь сравнивать, вот, э, в виде такого соревнования, да?
Да, у меня, как будто бы, в голове начинается внутренний такой, а, отсчет, то есть, баллов, условно, там, у человека вот то-то, то-то, а, ему столько-то баллов. А у меня, вот, то-то, то-то, у меня столько-то баллов. Я не знаю, как это объяснить, прям, э, конкретно. Но, это именно вот, э, начинается сравнение, там, по уровням, условно, там, э, не знаю. У вот, у моей подруги такая-то работа, она столько-то зарабатывает, а у меня такая-то работа, я зарабатываю меньше, но зато у меня свободней график. То есть, вот так вот, я пытаюсь, <chuckles> скажем так, сравнить всё. Да.
Ага. Да, ты прикидываешь плюсы, минусы, да. Слушай, ну, а расскажи, вот, в каких ситуациях это обычно происходит такое сравнение, э, где-то в социальных сетях, в жизни и как это вобще, вот, менялось со временем?
Это происходит в основном в жизни. В соцсетях я практически ни с кем себя не сравниваю, мне кажется, если так подумать То есть, о, обычно щас, это такой немножко, м, бич современного общества, да. И многие смотрят соцсети, и себя, как минимум, начинают внешне сравнивать. А у меня, в принципе, о, такого прям, м, нет, я б сказала. Максимум, э, спортивные девушки меня довольно серьезно мотивируют в "Инстаграме", потому что я тоже хожу в зал. И я, вот вот тут я себя сравниваю, но это, скорее, а, больше про положительное сравнение, то есть я, условно, хочу добиться вот такой же формы спортивной, как у них. Вот, то есть это именно мотивация.
Да. М. Так, то есть ты сравниваешь, да, но тебя это мотивирует. Ты тоже хочешь, это тебя подстегивает как-то быть лучше, заниматься лучше. Вот в этом ты видишь какие-то позитивные эффекты. А, а в жизни как получается, там есть какие-то негативные стороны сравнений?
Да-да-да! Да, вот у меня был случай жизненный, долговременный, я б сказала, с жизненный случай, когда я себя сравнивала с детьми, а, а, состоятельных родителей. И я думаю, на самом деле, это у многих людей проявляется, когда мы начинаем считать чужие деньги, сравнивать, о, например, нашу семью с чужой семьей. И в моем случае это проявлялось в том, что я, а, завидовала им не просто потому, что у них там есть какие-то лишние средства. А потому, что я много чего хотела в плане развития. То есть я хотела пойти на тот-то кружок. Я хотела заниматься там, допустим, о, уроку бр взять уроки вокала или взять уроки инструментов. Или вот что-то такое. А денег на это не было. Да.
М. Да, то есть возможности, да. Т ты видела какие деньги дают возможности, и тебе тоже хотелось иметь доступ ко всему этому. А слушай, а какие вот чувства, эмоции ты испытывала? Это тебя как-то подстёгивало, что в да, вот я тоже хочу этого добиться? Или, может быть, обида на такую социальную несправедливость, что у кого-то это есть изначально, у кого-то нет?
Да-да. То есть О, в моем случае, если говорить про вот эти вот, про рели про реализацию вот это вот саморазвития, это была обида. Это именно была зависть прям. То есть, а, я думала о том, что вот почему и причем самое интересное, как правило, так и получается, что вот, а, я такая вот хочу заниматься всем вот этим, мне на это нужны деньги, но у меня их нет. А, допустим, другой ребенок других родителей, он имеет эти средства, но он этим не занимается, <chuckles> то есть вот такое сравнение было, а хотя мог бы. То есть вот такое и
М. Мгм. М-да. Да, то есть зд кто-то вот имеет возможности незаслуженные, как бы, и не пользуется.
Но ими не пользуется. Мгм. То есть вот
И это не то, а кто-то вот, э, допустим, работает над своим телом и имеет хороший результат, как вот ты рассказывала про пример в "Инстаграме", здесь немножко другое, что жизнь просто сама по себе несправедлива, и вот возможности выглядят для всех по-разному.
Да, да, потому что даже с примером из, а, "Инстаграма", вот, со спортивными девушками, это потому что физическая работа над собой именно, то есть человек сам работает над собой, а в ситуации, когда, а, кто-то родился, условно, там, с золотой ложкой во рту, это совсем про другое, и тут, ну, хочешь, не хочешь, но особенно в подростковом возрасте начинаешь завидовать, ну вот, к сожалению, так у многих, мне кажется.
Да. Конечно. Да, ну слушай, ну, и как ты боролась с этим чувством?
Ну, в том возрасте, мне кажется, я не боролась вообще, я злилась, я завидовала, ну, я пыталась что-то сама делать, естественно, а, доступными методами, там, как-то занималась, а, саморазвивалась, но всё равно эта обида оставалась, потому что я понимала, что, а вот если бы у меня было то-то, то-то, результат был бы лучше и быстрее. То есть, вот такие мысли были.
Да, конечно. Ну, слушай, это, наверно, тоже так достаточно такое тяжелое, негативное чувство, если постоянно вот думать об этом: что могло бы, почему вот всё такое несправедливое. Ну, э, как у тебя обстоит с этим сейчас? Тебя до сих пор раздражает и вот вызывает такой негатив, если ты видишь, что у кого-то незаслуженные возможности, или ты научилась с этим как-то справляться?
Мгм. А, в какой-то момент произошла ситуация, когда я, не имея золотой ложки во рту, но всё равно для других людей стала таким же человеком, которому стали завидовать. Это Да, это произошло, причем, э, не скорее не с материальной точки зрения, а с того, чего я смогла достичь для своего возраста. Причем для меня это не были какие-то сверх достижения, но те, кто наблюдал со стороны, они прям могли завидовать и говорить: "Вот, там, ты такая молодец, я тоже так хочу", то есть, вот такого плана пошли моменты. И, наверное, в этот момент я и поняла, что, а, не всё так просто, и не всегда завидуют именно по, вот, материальной состоятельности. Это это один из с способов, да, реализовать свои возможности. Но, м, да, у меня получилось это медленнее в каких-то моментах, но в итоге я стала таким же человеком, которому некоторые стали тоже завидовать.
<tsk> Вот как. Мгм. М. Да, то есть несмотря на то, что у тебя были сложные предпосылки, да, не как у тех, кто, ну, у кого какие-то вот финансовые возможности, м, ты вот многого достигла сама. Может быть, это даже как-то более ценно, зная, что тебе было тяжелее. Расскажи, кстати, вот, э, чем ты гордишься, чего ты достигла, н на что смотрят другие люди?
Ну, в моем случае, это, наверно, м, переезд в другую страну в молодом возрасте, самостоятельный, причем полностью переезд. И, а, когда я начала транслировать свою жизнь в соцсетях из этой страны. А, а она сейчас на пике популярности, э. И м многие, особенно молодые девочки, <chuckles> они они начали писать, и, ну, с такими не злыми, но завистными комментариями: "Что вот, мол, а, я тебе так завидую, я тоже туда хочу, я хочу там жить". И, то есть, я поняла, что, вот, я стала тем человеком, которому теперь завидуют. Это странное чувство, на самом деле.
Ага. Мгм, да. Слушай Да, это понятно, что, да, это такое неоднозначное чувство, странное. А расскажи, вот, что ты чувствуешь? У тебя есть, э, радость по поводу того, что ты достигла, э, того, к чему стремилась? И, вот да, ну, может быть, м, некоторое наслаждение тем, что другие теперь тоже смотрят на тебя вот так вот и, ну, в какой-то степени завидуют, да. Э, или, наоборот, вот, чувство того, что, ну, я добилась, конечно, но здесь тоже есть такие сложности, вот, понимание того, что, может быть, это зависть, она, м, ну, не совсем обоснована. И что люди видят всё только, вот, такие позитивные стороны, не зная о том, м, как какой ценой все это достигалось, какие, вот, э, может быть, негативные моменты есть. Как, вот, ты это рассматриваешь?
Я думаю, тут комбо из ощущений и мыслей, и я объясню почему. Вот именно, м, про чувства- да, действительно, у меня есть вот это чувство наслаждения, что я такая крутая, <chuckles> мне теперь все завидуют. Но оно очень, знаешь, где-то на подкорке сидит, оно не основное. Всё-таки, как я уже сказала до этого, я в своих достижениях вообще мало вижу их вообще как достижения какие-то крутые. Я просто поставила себе цель и к ней пришла, всё. То есть в моей голове это так. Но в то же время рациональной частью я понимаю, что, да, для других это, скорее всего, ого-го, "вот она такая молодец, сделала". Вот. А что насчет, а, значит, других людей. А, меня, честно говоря вот у меня был период, когда меня прям жутко раздражало, когда мне люди писали сообщения, и просили, м, спрашивали, например, какую-то вот, ну вот у ба банальный пример, вот спрашивали, вопросы задавали: "А вот как ты вообще туда переехала? Можешь поделиться своими способами?". Я думаю: люди, 21 век на дворе, есть интернет. Почему, то есть, я с Я, потому что, когда это всё делала, я вот думала так: я когда это всё делала, я делала всё сама. Будьте добры, своими силами тоже это делайте, пожалуйста. Я могу что-то подсказать, если это, например, какая-то информация очень такая локальная, знаешь, и не распространенная вообще. Но когда это буквально на 1 странице "Гугла" есть, меня это прям раздражало. То есть люди не хотят даже постараться, чтобы что-то сделать ради своей цели. Вот, и, наверно, меня это даже вот, ну прям бесило откровенно, потому, что я-то работала над этим.
Да. <chuckles> Мгм. <laughs> Да. Н-да, то есть ты сама вот, э, всё это нашла, сама шла к цели, искала информацию. А слушай, а как ты думаешь, почему люди спрашивают? Им действительно лень искать или, может быть, на самом деле мотивации такой нет? Ну, потому что, наверно, как вот ты описываешь, да, если у тебя была такая цель, ты вот сама всё откапывала, и не спрашивала людей таким вот образом, да?
Я думаю, что это откровенная лень. И, честно говоря, я думаю, вот как бы негативно это ни звучало, но я думаю, что таким людям даже не надо такой целью себе ставить, вообще заниматься этой целью, потому что они сольются просто при первых сложностях. <chuckles> Потому что, если они даже на этом этапе не могут самостоятельно ничего сделать, то такой серьёзный шаг, как переезд, э, в чужую страну, например, без знания языка, условно, там без средств, то есть, ну, прям со совсем в жёстких условиях, они это не потянут просто-напросто. Если они даже это не могут сделать, базово поискать информацию. Поэтому я не знаю, чем они руководствуются. <chuckles> Но у мя просто таких мыслей никогда не было, и я такими способами просто не пользовалась.
М. Да, ты Мгм. С Ну, то есть ты н Да, ну и ты на них не хочешь время тратить. А, слушай, а если вот ты встречаешь кого-то, кто действительно вот там что-то старается, да, ищет информацию, может быть, уже на полпути куда-то, им вот хочется помочь какими-то, м, ну с более сложными моментами, может быть, что действительно вот нелегко найти какую-то информацию?
Да, да, у меня такое, на самом деле, постоянно. Потому что я как человек, долго живущий в этой стране, а, приезжают новички, скажем так, да, совсем зелёные иностранцы, и, м, есть же всякие сообщества там с иностранцами в разных социальных сетях, и там все друг другу помогают, потому что, как минимум, человек уже приехал, человек уже совершил какие-то усилия, а, м, чего-то добился, скажем так, да. И тут еще срабатывает эффект, мол, а, мы все были на его месте. То есть как тока приехал он. Вот мы все были такими, эм, скажем так, зелёными иностранцами, да. И тут
Ага. Да, да, конечно. Новичками, да. <tsk> А тебе, кстати, помогал кто-то, вот когда ты приехала?
Э, да, но, честно говоря, если так сравнить, то немного, потому что я тогда не знала о существовании таких групп, я даже в таких ситуациях справлялась, в основном, сама. Но были, да, были, а, какие-то знакомые. А, вот есть 1, а, местный друг, вот сейчас он друг, тогда был просто знакомый, и вот он, да, он мне тоже помогал, ну потому что он местный. Вот. И, в целом Ну, в целом, честно говоря, было тяжело поначалу, потому что я, правда, со всем, м, справлялась сама. Так приходилось делать просто.
М. Н-да, ну, теперь у тебя есть возможность вот кому-то облегчить этот путь. Ну, если люди действительно целеустремленные, но вот возможность как-то помочь и передать свой опыт другим, да.
Да, можно так сказать.
Слушай, а кто вот в жизни, э, из таких людей, кто чего-то достиг, вот, э, кто-то, может быть, тебя особо вдохновляет? Э, ну, внушает такое приятное чувство, что вот, как ты описала в "Инстаграме", да, вот люди, которые тренируются, тебе вот так вот добавляют мотивации, а в жизни вот, э, на кого ты ориентируешься?
А, в жизни я не то чтобы ориентируюсь, но я правда периодически, вот когда слышу о каких-то успехах, а, моих подруг. Это мои подруги, я прям восхищаюсь. Потому что, что у одной, <chuckles> что у второй, а, что не дело, то успешное, и они правда, фь обе очень стараются в том, что они делают. Одна у меня инфлюенсер, и она самостоятельно, без помощи каких-то агентств, взрастила себе блог до 100 000 подписчиков в "Инстаграме", и она прям продолжает этим заниматься. У нее есть регулярность, расписание, т то есть, она прям сама себе режиссер, и сейчас она даже получила, а, а, Господи, сертификаты бизнеса, то есть, как самозанятая, то есть, она прям официально <chuckles> инфлюенсер теперь. Вот, а вт Мгм.
Ну здорово. Ага. Ну, здорово! То есть у тебя, да, перед глазами такой вот пример, э, успеха.
Да, да, а вторая, она, у нее со здоровьем, а, очень серьезные проблемы были не так давно, и они сейчас продолжаются, потому что это, а, м, <clicks tongue> аутоиммунное заболевание. Но она не сдается, она продолжает, а, ремиссию свою. То есть она лечится и при этом занимается творчеством. Хотя ей чисто физически это, ну, как бы, проблемно может быть и в дальнейшем тоже.
М. Да, ну, то есть, э это такой больше вдохновляет сам настрой, да, что человек вот проблемы со здоровьем, но вот продолжает заниматься творчеством. Не сдается, несмотря на сложности.
Да, да-да, то есть она прям показывает, что ей то, чем она занимается, очень важно, и она очень сильный человек.
Мгм. Ну, здорово, что тебя окружают такие люди. И спасибо, что поделилась этой историей. Было очень интересно послушать.
Да, давай, спасибо.
Пока.